Bal Anlamadım?
Eee, şey ayranı, ııı, ya balıkla ya da musakkayla Musakkanın yanında cacık vardı. Ayran Hah.
Yok hayır, yok hayır. Ayran özellikle evde yaptığımız köfte menülerinde ya da, eee, tantuni yapmayı severiz evde. Özellikle sac vs. de yapıldığı gibi. Tantuni yaptığımız dönemlerde özellikle ayran gider. Çünkü balıkla ayran daha önce denemedim. Yani, büyük bir cesaret istiyor benim için. Damak zevki anlamında söylüyorum, hani, eee, onun dışında bilmiyorum sonucu ne olur ama, yani, denemek denemeden de bu fikri, gitmek istemem, yani, öbür tarafa.
Ha! Anladım. Çok güzel. Değil mi? Hı. Evet. Hı hı. Evet. Peki, eee, yani, musakkanın yanına, eee, cacık mesela, eee, bazı kişiler için içecek gibi görülür. Eee, siz cacığı biraz sulu mu yoksa, böyle, daha koyu, ııı, kıvamda yoğurtla mı yaparsınız? Hı hı.
Hı hı. Kuru cacık yapmayız biz. Yani, kuru cacık biraz daha meze olarak gözükür ama biraz daha suludur. Eee, bol naneli, işte, pu pul biberi ve zeytinyağı... Aynen öyle. O şekilde, hani, biraz daha kaşıkla çorba gibi düşünebilirsin onu.
Evet. Hı hı. Naneli yaparsınız. Hı hı. Anladım.
O şekilde rendeleyerek yapmayız, eee, şeyi, salatalığı doğra küp küp doğrayarak yaparız. O bize daha, üüü, çekici geliyor ama eşim üzerinden baktığımız zaman, eşim bizim kültürümüzü paylaşan birisi değil farklı bir ülkeden. Ona baktığımız zaman hayatında anlam veremediği şeylerin başında yoğurtla, sarımsak, tuzlu, ya, neden böyle bir şey oluyor ve bu yeniyor mu, içiliyor mu, yoksa, hani, ne yapılıyor bu ya da neden bunu yiyorsunuz, yani, ne gerek var?
Ha ha, doğranır, salatalık doğranır. Ha ha. Hı hı. Hı hı. <chuckles> <laughs> <laughs> Hay, çok ilginç, <laughs> çok ilginç. Bir yere oturtamıyor. <laughs>
Bir yere oturtamıyor ama kuru fasulye, pilav, soğanı, soğanı kaşık yapıp da gayet güzel yiyebiliyor. <chuckles>
A! Süper. Peki balığın yanında, yeşil salata mı?
Balığın yanında yeşil salata, mevsim salatası.
Hı hı. Evet. Gerçekten çok keyifli, acıktırıcı, bol çeşitli bir sohbet oldu. <giggles> Çok ke keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum, hoşça kal.
Yeniden görüşmek üzere, hoşça kal.

Hı hı. Ya, mevcut benim ailemde herkes balığı sever. Geniş ailemde de herkes bal şey, balık yemeyi sever. Balıklarda sadece bazen değişiklikler olur. Çünkü bazıları sarı kanat sever, bazıları, eee, özellikle barbun sever, hamsi sever ama bizim ortak yönümüz genellikle sardalya.
Hı hı. Evet. Hıı. Anladım.
Eee, sardalya hem, eee, lezzetli, lezzet açısından birçok balığa göre çok lezzetli bence. Yağlı bir balık çünkü. Yaz aylarında özellikle çok güzel gider ama kestiremediğimiz kişilerde somon. Hani, bir davet verdik tam ne yiyecek bilmiyoruz ama balık yemek istiyoruz, çoğunluk balık yiyecek. Somon, onu da özellikle farklı sosları, işte, bir gün öncesinden marinaya, marine ederiz. Burada da marine sürecinde zaten kendisi pişer. Ondan dolayı fazla pişirmeye gerek kalmaz, tam lezzetini içerir. O şekilde yemekler yapmayı severiz ama bununla beraber de yemek yediğimiz yerde, özellikle mutfakta yiyorsak mutfakta ya da, eee, salonda yediğimiz dönemlerde, salonda özellikle bulunduğumuz yerin kokusu çok önemli. Balıktan gidersen balık kötü kokar, hani, ilk piştikten sonra.
Evet. Hı hı. Güzel. Marine edilerek yapılıyor. Ha ha. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Imm, normalde evet, balık pişirmek evde çok tercih bile edilmez, değil mi? Kokudan dolayı bazı kişiler çok istemez. Hı hı.
Kesinlikle, kokusu pek gitmez. Kesinlikle. Burada özellikle, eee, bizim dikkat ettiğimiz konu, balık mutfakta piştiyse genellikle biz şeyde yeriz salonda ve salonun kokusu çok önemli. Yani yemek yediğimiz yer güzel kokacak. Yani bizim isteğimiz o. Çünkü çok uzun süre geçireceğiz o masada, onu biliyoruz.
Hı hı. Anladım. Peki Evet, evet, yani, anlattığına göre bayağı uzun saatler sohbetler. Peki, yani mutfakta mutfakla, eee, salon arasında mesafe nasıl? Yani, eee, çünkü balık öyle bir, eee, piştiğinde öyle bir kokar ki aslında bütün evi bile sarabilir. Ok onu nasıl koruyorsunuz, yani sadece o kokunun mutfakta olması ve dışarı çıkması konusunu?
Hı hı. Hı hı. Tabii doğru. Özellikle